Allora, ciao, io ti contatto per, mhmm, insomma per avere qualche consiglio. Mhmm, insomma, ti do un po' di contesto: ehm, praticamente, vabbè, io dopo l'università, poi ho iniziato a lavorare in un'azienda, insomma, quindi dovevo andare in sede, ed ero, diciamo, ehm, dipendente e ho fatto questa vita, mhmm, per 7 anni, ehm, e ora l'azienda ha chiuso e da 1 annetto, ehm, mi sono trasformato, diciamo, in lavoratore autonomo, quindi lavoro da casa, con tutti gli vantaggi e gli svantaggi che ciò comporta, no? Ehm, però un grosso svantaggio di cui nessuno parla, o comunque forse non <scoffs> non non è non va per le maggiori, diciamo così, è il fatto che è ver trovo che sia davvero difficile staccare, ehm, una volta appunto finito l'orario lavorativo e, di conseguenza, iniziare a rilassarsi a casa e godersi la serata, ecco. Ehm, forse perché non sono abituato, però, già è 1 anno che faccio questa vita, quindi, ehm, io vedo che le cose anziché migliorare, vadano a peggiorare o sicuramente non vedo una, <chuckles> u un modo, che mhmm, funzioni per quanto riguarda lo staccare proprio mentalmente, da questo carico mentale. Ecco, volevo chiederti, tu avresti qualche consiglio da darmi a riguardo?
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay. <smacks lips> Allora guarda, uhm, sicuramente la situazione che tu stai vivendo è del tutto normale, prima di tutto voglio quindi rassicurarti, uhm, su questa questione, perché molte persone da quando uhm, purtroppo dalla dallo scoppio della della pandemia, hanno cambiato totalmente la loro vita, e si sono ritrovati a lavorare in casa. E proprio come sottolineavi tu, con i suoi svantaggi e vantaggi. Lo svantaggio di cui parli è un qualcosa che, a quanto vedo, uhm, tende comunque a non creare una routine, uhm, che comporti, quello che è un vero distacco, ehm, dal lavoro e dalla tua vita, magari, privata, la tua routine, la tua quotidianità. Quindi magari, prima di darti qualche consiglio, mi andrebbe di farti qualche domanda, se vuoi.
Mh-mh. Certo, certo, devi chiedi tutto pure ci pure tutto quello che vuoi. <chuckles>
Okay, perfetto. Allora, prima di tutto, uhm, tu quante ore dedichi al lavoro, e, uhm, volevo anche sapere se, uhm, sei una persona che quando, appunto, lavora, uhm, impiega magari tutte le sue ore, quindi non so se lavori 7 ore le fai di fila, oppure, mhmm, cerchi di un attimino di staccare, e quindi fai magari non so, 4 ore e poi 3 ore.
Ehm, ecco sì, in più la seconda che hai detto. Diciamo che, mhmm, provo a imitare quelli che siano quelli che sono i lavori, quelli tradizionali in ufficio, no, quindi provo a fare 8 ore, e però, ecco, questo è un lavoro che svolgo a cottimo, quindi insomma il lavoro è sempre lì pure a mezzanotte in teoria; sta a me decidere, appunto, quando svolgerlo. E forse anche questo contribuisce un po' a questo senso inadeguatezza, perché magari sto cenando, mi annoio un po' e penso: "Ma perché dovev perché non non lavo quasi quasi metto un po' a lavorare". Ehm, questo sì, tendo a evitarlo appunto met dandomi degli orari regolari, quindi diciamo che lavoro dalle 9 alle 5 generalmente. È difficile fare 8 ore perché comunque è un lavoro in cui devo stare spesso in chiamata, mi interfaccio con i clienti, uso quindi molto la voce, ehm, la la la mia vista e anche il mio udito. Ehm, tra l'altro assorbe parecchio le mie, mhmm, e energie so socie sociali, diciamo così, infatti, <chuckles> quando finisco non mi v non ho molta voglia di andare fuori con i miei amici perché già ho parlato praticamente tutti il giorno. Ecco, da per darti un po' di contesto, ho fatto ho specificato questo. Ehm
Mh. <chuckles> Okay. Okay, mh. Sì, mh. Embè. Beh no, assolutamente. Sì, si percepisce il fatto che, magari ecco, un poco come sottolineavi c'è questa sorta di, ehm, presa di energia, ehm, sociale dove, ehm, proprio il tuo lavoro, ehm, <smacks lips> tende a ehm, in qualche modo a portarti, no, a socializzare, a parlare, a fare determinate cose che, comunque, ti stancano, uhm, soprattutto se fatte per, ehm, un orario del genere continuamente, dove magari invece un lavoro d'ufficio puoi anche stare in silenzio e lavorare semplicemente con la tua mente. <smacks lips> E volevo anche farti un'altra, uhm, domanda: ehm, hai cercato magari di, ehm, fare qualche volta proprio di di prenderti per qualche giorno, ehm, una pausa? Ecco, magari, non so, lavori 7 giorni su 7, oppure ti dai quella ehm, quel giorno, mhmm, s diciamo di stop, proprio come se lavorassi, ecco, per, ehm per un'azienda a all'interno di un ufficio.
Mh-mh. Esatto. Esattamente. Allora sì, esattamente. Provo a darmi 2 giorni, ehm, a settimana, in realtà di di pausa, proprio come le se quando lavorare in ufficio e anche perché comunque non sembra, ma è un lavoro molto stancante alla lunga, son cioè, non sono mai riuscito a farlo più di 6 giorni di fila perché poi un po' è alienante e e soprattutto proprio, mhmm mhmm, sensorialmente ve ehm, stancante. Quindi, sì, faccio diciamo delle pause di 2 giorni o anche più lunghe se sentono che ancora non ho energia, e e poi magari compenso lavorando 8 giorni, però più o meno diciamo che a settimana, 2 giorni, insomma, riesco a ritagliarmeli come mhmm, come ferie. Ma magari faccio altre cose e rispondo a delle mail, però non entro in chiamata, ecco.
Okay. Mh. Mh, okay. Mh, okay, capisco, quindi fondamentalmente, ehm, cerchi di riprodurre magari quella routine in modo tale da a tenere, uhm, tra virgolette "un equilibrio". Però a quanto noto c'è un equilibrio magari all'interno del del lavoro, del percorso, ehm, lavorativo della tua carriera, però comunque ancora non riesci a trovare quella uhm, quel distacco netto tra, ehm, il lavoro da casa e poi quello che dovresti fare in casa o comunque personalmente, quindi un'uscita e così via. Quindi, volevo chiederti: magari qualche volta ti è capitato di proporti, ehm, qualche, ehm, attività anche i in casa, non so, ehm, yoga ad esempio pe per dirtene una, o anche, uhm, cercare di, uhm, organizzare qualche cena con amici a casa tua, dato che m mi accennavi prima che comunque è un lavoro abbastanza alienante.
Esa Esatto. Sì, è quello è il problema. Sai, perché proprio appena finisco, dopo magari tutta la giornata facendo conversazioni con i clienti, l'ultima cosa che voglio fare è parlare con degli amici. Quindi questa è proprio una cosa che non non è fattibile. Ehm, per quanto riguarda lo yoga, queste cose qua, è una buona idea. Però non riesco a farlo dopo, dovrei farlo dovrei incastrarlo in qualche o nella pausa pranzo che perché sai, alla fine io non ho orari regolari, quindi, che la pausa pranzo duri 1 ora o mezz'ora a me fondamentalmente cambia poco, perché poi recupero dopo magari. Quindi, magari un'idea intelligente, ecco che mi ha fatto venire tu adesso sarebbe, uhm, farla quando ancora non sono troppo stanco, quindi magari prima della pausa pranzo, dopo, non so, n adesso non so. Ehm, perché so già che se arrivo alle 6 del pomeriggio, già che è inverno, è buio, in più sono stanco, non lo farò mai. <chuckles>
<chuckles> E parlare, okay. <chuckles> Mh. Mh-mh. Okay. Certo. Mh-mh. Assolutamente. Eh, sì. Assolutamente sì, hai ragione su questo, ma soprattutto, mhmm, ti ho citato, insomma, lo yoga tanto quanto potresti fare una semplice meditazione, un attimino, anche per scrollar scrollarti di dosso, magari, un'energia negativa che hai potuto, mhmm, magari, sentire, no, uhm, durante la la giornata. Volevo farti poi l'ultima domanda, c'è qualcosa che ti distrae o ti porta stress all'interno della tua casa, una faccenda che magari che devi fare, uhm, all'interno della tua casa, quindi ovviamente togliendo un attimo, uhm, quello che è il lavoro?
Mh. Allora, secondo me non c'è, però proprio il lavoro che di mi distrae dal tempo libe cioè nel senso, io lavoro comunque nello stesso ambiente in cui vivo, e essendo in una situazione nuova, appunto, come ti dicevo da 1 annetto, secondo me è proprio questo che, mhmm, come dire, ehm, distorce un po', ehm, il mio tempo libero. E quindi, quando finalmente ho finito alle 6, secondo me, poi magari mi metto a vedere anche un film su n streaming, eh però sono nello stesso ambiente, ripeto, dove lavoro, quindi, forse in realtà, non stacco mai veramente mentalmente se non so se se ha senso quello che dico, ecco.
Okay. <chuckles> Okay. Mh. Sì, sì, assolutamente, capisco che uhm, quanto sia difficile, fondamentalmente, uhm, cercare magari di staccare, uhm, proprio dal mentalmente se poi ti trovi nello stesso ambiente. Quindi, io ora sono pronta a darti qualche consiglio proprio perché mi hai dato delle risposte dettagliate. Allora, quello che ti consiglio di fare è magari di organizzarti, mhmm, in maniera un attimino un po' più, uhm, focalizzata su quella che è la tua routine personale. Quindi, magari, dato che sei una persona, a quanto, uhm, si percepisce, abbastanza precisa, mhmm, in ambito lavorativo, potresti cercare, come, uhm, detto precedentemente, di, uhm, trovare un incastro per <clicks tongue> un'attività, uhm, che riguarda la tua persona. Quindi può essere magari una meditazione prima della pausa pranzo, può essere magari anche, uhm, non lo so, fare fare semplicemente yoga, guardare anche un film, cercare una nuova ricetta, uhm, quindi sperimentare magari quello che è l'ambito culinario, perché no, perché comunque è anche una cosa divertente a volte, uhm, cercare di fare un po' di confusione in cucina, no, se si vuole. E poi, allo stesso tempo, potresti anche decidere di, uhm, un giovedì o un venerdì, quando preferisci, mhmm, di crearti una routine post lavoro, quindi, post lavoro potresti magari cercare di andare in palestra, oppure andare in qualche spa, o anche fare una semplice passeggiata o organizzare qualcosa fuori con gli amici. È vero che il tuo lavoro tende comunque a, mhmm, portarti a parlare tanto, ma magari quando esci con gli amici spiega la tua situazione, e dì loro che magari possono parlare loro e tu potresti anche benissiamente ascoltare. Semplicemente questo. O anche andare al cinema, perché no, è bello intrattenersi in questo modo. Pensi che questi consigli possano essere d'aiuto per te?
Mh-mh. Mh. <chuckles> Certo, è vero. Mh. Mh. <chuckles> Eh, infatti. Mah, sicuramente, guarda, specialmente quello del cinema oppure del teatro, perché sono delle attività comunque sai, che guardi, comunque non è che devi parlare, stai in silenzio per 2 ore, quindi si incastra bene appunto con con questa mhmm, col lavoro che faccio io. Gli amici, ormai ho deciso di dedicargli solo il mio fine settimana, quando appunto sono libero, ehm, così non gli do, ehm, l'impressione di essere arrabbiato con loro gub non parlo per questo. <chuckles> No, ma a parte lo scherzo, loro lo sanno che lavoro faccio, quindi non non si pone il problema. E mhmm, e sì, infatti, anche magari andare in piscina, fare andare in dire
Mh. Certo. <chuckles> Mh-mh. Certo. Mh-mh. Assolutamente sì, e andare in spa, perché no?
Che poi l'acqua, sai, ha questo potere anche un po' di di farti rilassare anche non è solo uno sport, ma è t è anche, diciamo un'attività che veramente tende a mhmm, a farti dimenticare, punto, il il e lavoro. Va bene, guarat guarda, non mi rimane che ringraziarti per tutte queste indicazioni che mi hai dato, sono sicuramente molto interessanti, e adesso ho degli spunti con cui fronteggiare, ecco, questa situazione, quindi grazie mille e alla prossima. <chuckles>
Verissimo. Mh-mh, vero. <clicks tongue> Ah. Figurati, per me è stato un piacere, e sappi che quando avrai bisogno di me sai dove trovarmi, grazie mille.